Oi. Eh, eu queria a sua ajuda pra um assunto né que nossa, é super difícil pra gente, assim, pra mim e pra minha família, que é se sentir deslocada em festas, né. Ah, então eu queria a sua ajuda. Eu queria a sua opinião. Queria saber se você tem algum conselho pra dar pra mim, pra eu poder aí melhorar esse tempo que, inclusive, a festa é amanhã. <laughs>
Oi. Uhum. Sim, sim. Uhum. Aham. <laughs> É muito curioso isso, né? De de se sentir deslocado de festa. Mas, tá bom, você quer conselhos, né, sobre essa questão? Hã.
Ai, meu Deus. É. Eh, deixa eu te contar. Aí eu moro nos Estados Unidos já há 2 anos, né? Inclusive, amanhã faz 2 anos. Eh, mas a gente ainda não fez amigos, assim, hã, de entrar em casa, sabe? E meu marido ele vai todos os dias à academia, eh, e ele conheceu um um um uma pessoa mais ou menos da idade dele, né. Ele f faz o quê? Uns 2, 3 meses. Um brasileiro também, hã, e esse e essa pessoa, semana passada, convidou a gente pra passar o Natal, né a véspera de Natal na casa dele, né. É. Aí meu marido veio com o convite e eu falei: "Ah, você que sabe, né". E aí nós topamos ir. Eu, meu marido e meu filho. Tudo certo. Aí, ontem ontem foi segunda, né? Foi. Hoje é terça, né?
Legal. 2 anos. Aham. Sim. Uhum. Entendo perfeitamente. Uhum. Ah, maneiro. Aham. Que legal. Uhum.
É. Ontem. Estou perdida no tempo. Ontem ele ele <giggles> ele meu marido perguntou pra ele: "Ah, que que a gente leva, né? Você quer que a gente leve alguma coisa? Precisa levar alguma sobremesa ou algum prato? Como é que funciona?", né. Aí, ele falou: Olha, vo eu e geralmente eu peço que a pessoa leve o que ela g o que ela gosta de comer porque aí a gente junta todos os pratos. Então, assim amanhã, é uma celebração tranquila. Tipo, tem umas 50 pessoas.
E Aham <laughs> Sim. Exato. Hã. Hum. Sim. Uhum. <laughs> Tranquilão. Aham. <chuckles>
<laughs> Tranquilão. E aí o meu marido ficou com aquela cara, né. Assim, ele é super low profile. assim. Enfim E aí ele veio veio me contar eu falei: "E agora?", né. Porque, assim, a gente já aceitou, mas a gente tá ficou bem desconfortável, né. Porque eu acho que a gente tem um uma r memória de algumas celebrações que a gente fez anteriormente acho que até no Brasil. Assim, sabe de quando você vai num lugar que você não conhece ninguém, mas também ninguém é receptivo com você?
Sim. Entendi. Aham. Hã. Sim. Entendi. Entendi, entendi.
Então você fica lá no canto. Eu eu tenho essa memória.
Sim. Tá, entendi. Perfeito.
Então, assim amanhã, eu a estou esperando, assim não estou esperando nada, mas assim n não é difícil disso acontecer. Entendeu?
Tá. Entendi, entendi. Vocês esperavam que seria uma uma festa menor, com menos pessoas?
Eh, porque ele é uma pessoa também, assim, ah, ele não parece ser uma p pra você ver, né, como meu marido é uma pessoa mais assim low profile. assim. Ele é um uma pessoa mais na dele e tal. E ele se aproximou dessa desse rapaz, né. Dessa Eh, então, assim: <giggles> ele achou, né <laughs> que ele fosse mais ou menos da mesma vibe.
Reconectou. É. <laughs> Aham. <chuckles> Gerou. Entendi. Ué, mas será que vocês vocês já não pensaram na possibilidade de dessas pessoas todas serem da família? Apenas.
Entendeu? E aí
Ou pode ser gente demais, né? 50 pessoa. É.
Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não devem ser da família porque
Sim.
a família dele eu tenho certeza meu marido já comentou comigo que mora no Brasil. Devem ser amigos dele.
Ah, sim. Mas, olha vamos lá. Você falou algo bem interessante, né, você tá indo com a expectativa lá embaixo. Isso por um lado é muito bom, porque seja lá o que acontecer lá vai ser surpresa pra você, que você já tá com a com a expectativa baixa. Eh, mas essa essa ansiedade é normal, né, das pessoas sentirem quando vão pra festa assim, ainda mais com num ambiente que em que não conhece as pessoas então, com certeza, isso não é só você nem nem seu marido que que sentem, com certeza as pessoas sentem. Agora, é uma preocupação, se parar pra pensar um pouquinho, sem querer
É, claro. Aham.
minimizar o teu sentimento, mas, assim, você tá indo pra um lugar e você tá indo com a sua família, né? Vai seu marido e filho também?
Hum. S eu, meu marido e meu filho.
Então, eh, a pessoa meio que o dono da festa te convidou, na teoria, ele vai ter o trabalho de trazer vocês para o ambiente, é isso? De apresentar para as outras pessoas e tudo mais, certo?
Ah, e eu eu espero que sim, né, agora, também, o, eh, e e ele não vai poder ficar lá, eh, bajulando a gente porque a festa, né, eh, mas enfim, mas o problema é, né, às vezes, ele apresenta, né: "Oi, tudo bom? Aham.", e fica <laughs> ninguém troca nada, né.
Uhum. Hum. <laughs> Sim, mas, eh, é, exatamente, mas é porque parece que você você comentou, né, vocês estão há 2 anos aí, e até então não têm relacionamento muito forte com por enquanto com ninguém.
Não.
E aí, provavelmente, você acredita que esse pode ser o momento. Esse possa ser o momento em que vocês possam criar uma conexão, por exemplo.
Eu acho que sim, acho que por isso que a gente aceitou o convite, sabe?
É. E talvez por isso que você esteja meio que ansiosa também, né, porque pode ser esse o o grande momento, talvez que vocês possam, eh, criar uma conexão com um brasileiro ou com uma pessoa nova?
Eu acho que sim. Eu acho que essa é a expectativa.
É por é isso, né? Porque não tem porquê, por exemplo medo, não tem ter não tem por que ter, ansiedade faz sentido por isso, por conta dessa expectativa de conhecer alguém legal, mas no fim das contas sabe o que tem que acontecer? Vocês estão indo pra uma festa, vai ter comida. Vocês vão estar juntos, com certeza, porque vocês vão sentar na mesma mesa.
Hum. Sim, sim. Aham.
Então, mantenha o clima legal entre vocês, aproveitando ali, comendo, sem muita expectativa de: "Ah, eu tenho que me comportar dessa forma" ou: "Ah, eu tenho que receber a pessoa dessa forma, eu tenho que começar o assunto assim". Não. Vai com zero expectativa, como você falou que já tá. Seja natural, conversa entre vocês, se alguém aparecer pra falar com vocês, vocês falam e deixa as coisas fluírem de forma natural. Se ninguém aparecer também, paciência, mas é é é melhor você ir com zero expectativa, e só viver o momento do que você já tentar se programar: "Ah, eu vou me comportar dessa forma, ah, eu vou falar sobre essa viagem que eu tive", entendeu? Tenta ir da forma mais aberta e natural mesmo. Porque as coisas acontecem de forma natural.
Entendi. É, eu acho que você tem razão. É, eu acho que assim. Eu tô eu tô com aquela pré aquele preconceito do que aconteceu antes, né, da de uma acho que foi 1 ou 2 experiências que eu tive. Mas faz muito tempo, né de não ser tão bem recebida, porque eu tenho esse cuidado, né, quando quando alguém vem aqui que que não conhece ninguém, eu tenho a o cuidado de, eh, apresentar todo mundo
Sim, sim. Uhum. Eh. Hum. Boa.
<clicks tongue> né, porque eu acho que isso assim é a obrigação do anfitrião né? Não sei, eu não conheço ele, eu não sei como é que é a postura dele, mas eh
Com certeza. Com certeza. É o anfitrião que deixa as pessoas mais à vontade, né, que faz as pessoas se conectarem uma com as outras.
Ah, faz, né. Até uma breve impr apresentação da pessoa, porque nessa breve apresentação, você fala: "Olha, essa aqui é a fulana, ela é dentista". Aí o outro, né, já é alguma coisa, ah sei lá, tem a ver, e aí engata o papo naturalmente, isso é super importante, né?
É. É, começa, é. Uhum. É. Exato. Mas pensa também, ó de eu talvez você esteja pensando assim: "Ah, vão 50 pessoas. As 50 pessoas são muito amigas". Na verdade deve tá indo bastante gente na mesma situação que vocês. Talvez não nem tão conectadas, provavelmente nem todo mundo se conhece. Então você tá achando que todo mundo faz parte de um mesmo organismo, mas na verdade não. Deve ter muita gente ali que, não tem proximidade da mesma forma que, nesse momento vocês não têm. Então, é que nesse momento você vai criando muitas teorias, né?
É, pode ser, pode ser. É, sim.
É, vai.
Você vai criando muitas teorias, né, e, enfim. É, mas acho que é o que você falou, né, fi a gente fi pelo menos a gente tá em 3, né. E também tem uma coisa, né, nada obriga a gente a ficar, né. Eu posso falar: "Gente, olha, tá ótimo, mas eu eu eu durmo cedo, eu janto cedo", sei lá, qualquer coisa assim também, né.
É. Hum. <laughs> A famosa desculpa. <laughs>
<laughs> Eu piorei a situação?
Não, não piorou não. Mas é é engraçado, né, que você já tem essa saída, e tal.
É, exato. É. É, mas assim, ninguém te obriga a ficar, né?
Ruim. Mas é, mas vai sem sem expectativa. Exatamente. Não, mas vai sem expectativa, vai natural. Pensa na comida, ó, deve ter muita comida boa. Então pensa na comida, aja naturalmente que que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
É, sim. É. Acho que é meio por aí mesmo, né? Eu acho que é é é tentar ir ir p pelo menos de coração aberto, né. De Sem expectativa e coração aberto, acho que é meio por aí, né?
Sim. Com certeza. É isso. Exatamente. Exatamente isso.
Ah, legal. Olha, eu queria muito te agradecer aí, o papo. Você me ajudou muito, né, me ouvindo principalmente e me dando essas dicas. Eu espero que corra tudo bem amanhã. Obrigada, viu?
Uhum. Boa. Ah, com certeza. Eu espero também, depois eu vou ficar esperando o feedback tá, sobre isso. E boa festa e aproveita. Até mais. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.